作り上げてて、なんか、あの、あんなんだろう、なんかのワークショップとか行くと、あの、こないだ行ったのは、えっと、うんちミュージアム、あの、プープミュージアムっていう、あのあ、日本にあるやつじゃなくってあ、そうなんそう、あ、なんかこっちのうん、あの図書館の人がやってるやつらしいんですけど、それが結構ローカルに来て、で、それそこに、ま、行ったわけですね、子どもと一緒に。で、その、あの、プレゼンターの人が、子どもたちの意見をいろいろ聞きながら、で、最後に事実を言うんですけど、あ、子どもたちのね、このバラバラな意見を何一つ否定することなく、もう、ちんぷんかんぷんなことも結構言ってるんですけど、すごい綺麗にまとめて、事実を丁寧に教えてくれてて「あ、全部を尊重してね、偉いこの <chuckles> 人は」って思って。
え、ええ。うん。 うーん。 うん。 ああ！うんうんうん。知ってます、知ってます。 あ、日本にあるやつじゃなくて。あお。アメリカにもあるんすか？あ、うん。 へえ。うんうんうん。 うーん。 うんうん。 はい。 うん。うーん。 うん。 うん。 うーん。 うん。 うん。うん。 うーん。 うん。<chuckles> うんうん。
なんかもう「あ、そういう考え方もあるね」とか「ああ、そう、そんな発想素敵だね」とか、もう、なんか誰の意見を否定することもなく
うーん。 うん。おお。 うん。
うん。言い方一つで、すごい上手に
うーん。 うん。
あの、意見をまとめるんだなと思って。
あ。言い方大事ですよね。ま、そういう風に、あの、許容してくれるっていう自分の意見も、多分あの、科学的には、あの、理にかなってなかったりしても「そうだね」って「そういう考え方もあるんだね」って受け入れてくれた上で、でも事実はこうだよっていう言い方に持ってってくれると、確かにこう、い嫌な気持ちせず受け入れられるのかもしれないですね、大人になっても。うーん。うん。
うーん。 うーん。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 うーん。 そうなんですね。うんうんうんうん。だから、そその言い方勉強になるなと思って。うん。
うん。うん。へえ。うん。勉強になりますね。言い方。ね、やっぱちょっと意見がぶつかってる時って、こう言い方もこう優しく言えなかったり、少しあの、こう、ね、戦闘態勢に入ってたりするので。<laughs> ね、アグレッシブな感じに言ってしまうと、やっぱり向こうもなんだよってなりますもんね。
そうですね。 ああ、ほんとそうですね。 そうですね。難しい。
うーん。いやいや、難しいですよね。うーん。うん。
うん。あ、う、こないだ、主人とで使ったのが、凄い今、熱波が来てたじゃないですか。
はい。 な何が来てたんですか？
熱波。
あ、熱波が。はいはいはい。うん。あ、来てなかったです。あれ。うん。はい。
ね、熱波来てなかったです？ あ、ほんとです、あ、西です？
あ、ち違います。違うとこなんですけど。